Hari ini.
Iya, selamat malam juga, Mas. Aduh kabarnya baik banget nih, malam ini, heeh. Kalau Mas sendiri, gimana kabarnya? Mhm?
Mhm. Oh, iya. Oke, mantap ya. Iya iya kabarku juga baik sekali, gitu ya. Ya, namanya kita lagi mengisi waktu kan kadang-kadang kita suka, apa namanya, ngelihat-lihat media sosial gitu ya, Kak, ya, heeh. Apalagi kadang-kadang kan kalau terkait politik itu kan orang rame ya kalau di media sosial itu ya, heeh, gitu. Kalau menurut Kakak nih, peranan media sosial itu membantu, atau malah bikin ribet ya, Kak, ya u kalau untuk urusan politik itu?
Mhm. Bener. Heeh? Waduh, <laughs> ya ya ya ya, heeh? <tsk> Oke, kalau menurut aku ya, Mas, ya, media sosial tuh ngebantu banget gitu loh, apalagi buat
Heeh. Oh, ya.
a aku nih yang, apa ya, ibaratnya aktif bermedia sosial. Itu tuh, jadi gampang tahu soal politik, karena
Heeh. Iya, kalo itu oh ya, betul. Oh, gitu. Iya iya iya, betul betul.
Mhm, karena, apa ya, mungkin bisa dibilang nih, eee, dulu tuh kan kalau misal kita mau tahu berita soal politik tuh harus nonton TV dulu, harus nonton berita dulu, gitu. Nah, sekarang kan dengan adanya media sosial nih kan, jadi lebih gampang ya buat tahu nih berita-berita terbaru gitu, tentang dunia politik itu ada apa aja. Itu sih kalau aku, Mas. Heeh.
Mhm. Nah, kayak gitu ya. Iya iya iya iya, betul betul. Heeh. Oh iya, benar benar benar benar. Nah. Oh, iya iya iya, betul betul betul, heeh, kalau aku kalau menurut aku sih memang heeh, tergantung ya, kadang-kadang kan kita harus jadi lebih banyak menyaringnya, gitu. Karena kan orang Indonesia kan memang hobinya nongkrong ya, ngobrol ya, gitu. Jadi, nah cuman kadang-kadang mereka tuh kebanyakan nggak seriusnya, gitu. Jadi, kita memang harus melihat yang komen itu memang dalam rangka serius ngomong kayak begitu, atau karena memang cuman pengen membuat lucu aja, atau pengen cari perhatian, gitu. Kadang-kadang kan seperti itu ya kalau bahas-bahas politik tuh, eee, apa, komennya tuh aneh-aneh gitu. <laughs> Kalau menurut aku sih, kayak gitu.
Heeh. Kalau Mas, sendiri gimana? Mhm. Iya. Heeh. Heeh? Mhm. Oke. Heeh. Heeh. Oke. Heeh heeh heeh. Bener, oke. Nah, kalau menurut, eee, Mas, sendiri nih, Mas tuh pernah nggak sih lihat berita politik itu di media sosial, tapi itu malah bikin jadi beda pendapat, gitu? Jadi, ada 1 posting-an yang diperdebatkan banyak orang gitu. Pernah nggak, Mas?
Heeh. Iya. Iya. Iya. Ah.

Heeh. Eee, mungkin sama yang kayak aku sampaikan tadi sih, Mas. Jadi, ya memang edukasi sih lebih tepatnya. Kayak, eee, banyak orang yang perlu diedukasi, sama seperti yang, Mas, sampaikan tadi. Banyak orang juga nih yang nggak tahu tentang politik, tapi kan tidak menutup kemungkinan juga kalau ada orang orang yang memang paham tentang berpolitik. Nah baiknya, karena emang banyak orang nih yang menggunakan sosial media, termasuk aku juga sebelumnya awam banget nih sama politik, begitu mhm. Begitu aku lihat itu kan postingan orang-orang yang terpercaya, memang yang berkompeten di bidang politik, “Oh ternyata seperti ini ya.” Nah gitu. Jadi ibaratnya, eee, s apa ya, statement atau stigma orang-orang buta politik itu juga, eee, sekarang nggak melulu digaungkan. Toh juga kita banyak yang paham dan tahu undang-undangnya, tahu peraturannya gitu. Mhm.
Mhm. Yak. Iya, betul betul betul. Nah. Oh ya, betul betul. Iya, betul. Nah, kayak gitu ya. Heeh. Iya, betul. Iya, betul. Oh, iya? Wa ah, betul betul. Betul. Mhm. Iya. Oh iya, benar benar benar benar. Heeh, gitu ya. Dan kalau menurut aku sih, ini ya, peranan TV itu masih pengaruh ku tuh. Peranan TV terhadap eee, kegaduhan, eee, politik di Indonesia itu, terutama yang masalah kayak debat-debat gitu loh, debat te po apa, e a ngomongin bahas politik e sampai tunjuk-tunjukan, itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang harusnya jadi konsumsi publik ya. Itu aku makanya agak kurang suka dengan hal-hal yang kayak gitu. Apalagi nanti tinggal dipotong-potong tuh di TikTok, di a Instagram gitu, disebarin. Panas deh rakyat, ya tuh katanya begitu.
Mhm. Oh ya? Mhm, mhm. Iya. Mhm. Mhm. Oke. Mmm. Mhm. Mhm. <chuckles>